Kak, aku mau tanya nih, kamu punya enggak sih pengalaman masak bareng keluarga terutama nih, masak bareng kakek atau nenek mungkin di hari-hari tertentu atau hari Lebaran mungkin misalnya Kak, ada enggak sih, Kak pengalamannya? Boleh dong bagi-bagi.
Wow. Oke, ini kebetulan banget nih aku ada banget sih pengalaman masak bersama nenek, Kak, ya. Kalau masak sih, eee, kebetulan, eee, lebih seringnya sama nenek daripada sama kakek gitu, dan ada yang di hari raya dan ada juga yang enggak gitu, d eee, karena aku juga ada 2 nenek yang mana dua-duanya ini berkesan banget sih menurut aku ya, jadi pengalaman dan momen-momennya pada saat masak bareng.
Nenek, oke. Mmm. Dua-duanya juga sering berarti ya, apa ganti-gantian tuh, Kak, setiap tahunnya tuh, buat ngerayain masak-masakan sama nenek ini?
Nah, ganti-gantian, cuman lebih seringnya sama nenek yang dari ibu aku gitu, karena masih 1 kota yang sama kan, sedangkan kalau nenek yang dari papa itu kebetulan ada di luar kota gitu, dan belum tentu juga setahun sekali sih, bisa ketemu sama beliau.
Mmm, dan masak-masakannya ini Kakak biasanya itu beneran terjun kah atau cuman ngerecokin di dapur, Kak?
Betul, yang ngerecokin. <laughs>
Oke, <chuckles> masih kecil ya?
Nggak sih, lebih, lebih lebih apa ya, lebih kayak nemenin iya, gitu kan ya, bantu mungkin bantunya kayak lebih ngambil ini, bawa ini, bawa itu gitu ya, masukin ini, itu, iya gitu, sama adalah grecokinnya mah juga ada, namanya juga anak-anak ya, lagi lucu-lucunya buat ngegrecokin gitu. <chuckles>
Mmm mmm dan dan momen yang paling Kakak inget ketika masak sama nenek, mungkin dari dua-duanya boleh diceritain deh, Kak. Momen yang paling Kakak inget deh apa kira-kira?
Oh, boleh banget boleh banget, mungkin aku cerita dari pengalaman masak bersama nenek aku yang dari mama dulu kali ya, gitu. Jadi
Boleh boleh.
ini tuh, eee, salah satu, eee, kebiasaan atau tradisinya yang kita lakukan itu pasti pada saat, eee, hari raya Lebaran Idul Fitri. Nah, kebetulan, eee, keluarga aku, eee, jadi mama aku sekeluarga gitu ya, itu akan, eee, menginap di, eee, rumah nenek aku tuh dari sebelum, eee, hari raya itu sendiri. Karena kan, eee, e e rumah nenek itu kan akan menjadi tempat di mana semua keluarga berkumpul ya, pada hari raya. Jadi kita di sana itu, eee, bisa dibilang sebagai perbantuan gotong royong lah gitu, buat nenek dan kakek gitu.
Oke. Iya. Berarti beres-beres ya?
Betul betul betul, tuman kalau aku lebih ke bantuin nenek di dapur.
Oke. Mmm, kayak bikin masakan atau enggak ketupat gitu ya, Kak?
Bener bener, tapi yang paling aku ingat adalah bikin kue Lebaran kali ya.
Kue Lebarannya, kue apa tuh kalau boleh tahu tuh, kastangel, nastar?
Nah Oke, kebetulan kalau nenek aku ini itu ada kue khas ya, yang selalu dia bikin pada saat Lebaran gitu, sebetulnya ada beberapa macam kue gitu, ada kue coklat iya, kue kacang iya, cuman kan itu adalah kue-kue kering yang banyak ya, sebetulnya pada saat Lebaran gitu. Sedangkan kue khas yang dibikinin nenek aku itu adalah, eee, biji ketapang, pernah denger nggak?
Betul. Hah? Biji ketapang? Itu apa sih makanan dari tumbuhan, kue dari tumbuhan apa gimana tuh, Kak? Boleh ceritain dulu aku penasaran.
<chuckles> <laughs> Biji-bijian biji-bijian <chuckles> bukan bukan bukan. Jadi ini adalah sebetulnya kue yang sangat sederhana dibikin daripada kue lainnya atau kue kering lainnya ya, karena ini proses atau tekniknya itu digoreng dan bahan dasarnya pun, eee, lebih sederhana, kayak, eee, terigu, mentega, gula, dan, eee, kelapa. Kelapa ini tuh kelapa parut gitu, tapi, eee, tidak terlalu banyak ya, kelapa parutnya, jadi hanya buat perasa dan tekstur, eee, pada saat memakan si biji ketapang itu. Nah, nanti itu dibentuk panjang-panjang, eee, kayak gini nih, kayak kayak adonan cakwe kebayang nggak? Itu kan adonannya kan dibentuk panjang-panjang dulu ya.
Oke. Iya betul.
Nah, cuman kalau ini setelah dibentuk panjang itu terus digunting-gunting, jadi cuman sebesar 1 ruas jari deh, 1 ruas jari telunjuk gitu, digunting segitu-segitu.
Itu rasanya kayak kayak gimana tuh, Kak, rasanya biji ketapang ini?
Oh, oke. E rasanya sebetulnya simpel banget, bener-beneran cuman e manis, gurih gurihnya tapi gurih dari kelapa itu sendiri ya, e dan, eee, yang, eee, menurut aku masih belum ter ada yang apa ya, menyamakan ya, biji ketapangnya, nenek aku ini adalah, eee, renyah di d renyah di luar tapi lembut gitu di dalamnya, jadi kayak di dalamnya itu kalo misal dimakan tut, eee, tidak apa ya, tidak menghancurkan gigi lah bisa dibilang, karena ada tuh <chuckles> ada, ih ada banget yang bikin biji ketapang tuh ternyata ah eee, tidak gigi friendly bisa dibilang ya, jadi nah ada ada ada, nah sedangkan yang nenek aku ini nih, e gitu deh, jadi bener-bener yang garingnya pas dan pada saat digigit pun tuh pas banget tuh di dalamnya tuh bisa langsung yang hancur gitu, di dalam enak-enak banget deh, menurut aku dia terbaik sih yang bikin biji ketapang. Nah, eee
Mhm. Oke. Eh, emang keras? Oh oke, ada ya begitu ya? Mmm. Dan ini tuh, ini selalu selalu ada tuh, Kak, setiap hari Lebaran dan selalu laku, laris, habis gitu?
Betul betul betul, ini selalu ada pas Lebaran dan selalu, eee, laris manis gitu, karena mungkin, eee, tidak banyak juga ya, orang yang menyediakan kue itu gitu, paha maksudnya kayak pada zaman dulu aja itu itu jarang sih gitu, kayaknya zaman sekarang kayaknya sudah makin terkikis deh keberadaan kue itu, malahan gitu. Jadi, eee, pasti itu pasti banget laku dan akan, eee, sering banget langsung habis deh, karena, eee, sebetulnya anak-anaknya pun ada yang mencoba me-recook tuh menu tersebut gitu. Tapi rasanya tidak seenak buatan nenek aku, ya agak lebih keras lah.
Mmm. Dan? Emang ibu kamu nurunin nurunin resepnya, Kak, ke anak-anaknya?
Eee, sepertinya iya sepertinya iya, dan maksudnya justru bisa dicari online juga sih, gitu, eee, aku udah pernah nyari online, tapi aku belum pernah berusaha sih me-recook, karena aku tahu, eee, skill aku ya, <chuckles> jadi aku nggak usah. Gitu.
Tapi e dulu itu Kakak sama nenek kan, eee, bikin kue ketapang ini bareng kan, biji ketapang ini. Nah, itu Kakak bagian apanya tuh selain ngerecokin?
Iya. <chuckles> Selain ngerecokin, iya bagian itu paling, kayak misalkan ngambilin ini, bawain ini gitu, jadi misalkan si ketapangnya itu kan pada saat udah digoreng tuh ditaruh di tampah besar, eee, yang, eee, dialasin, eee, kertas, kertas apa sih itu namanya, kertas minyak ya, biar dia minyaknya s menyerap gitu. Nah kalau itu aku biasanya aku yang bantu masuk-masukin ke toples kayak gitu, itu salah satunya atau misalkan pada saat mau masukin, eee, kue kering coklat ke panggangan, aku kadang suka gadoin adonannya gitu, sambil diomelin. Ke karena enak kan. <laughs>
Oke. Oh iya. Iya. Digadohin, oke.
Gitu, cuman kayak aku kangen banget tuh nggak cuman momennya ya, tapi kayak kondisi dapurnya tuh unik sih gitu. Karena dulu nenek aku tuh bahkan masih pakai kompor sumbu gitu, yang pakai minyak tanah, yang aduh! Udah nggak ada deh kayaknya di zaman sekarang.
Itu, itu berarti dapurnya itu masih dapur kayak bentukan zaman dulu itu kayu atau udah bangunan tembok beton kokoh gitu, Kak?
Enggak, dapurnya itu sudah dapur pada umumnya gitu, cuman, eee, kalau si alat alat masaknya aja ya, yang masih lebih vintage lah, daripada dapurnya bisa dibilang gitu, contohnya ya itu tadi, kompor sumbu gitu. Karena, nenek aku udah terbiasa kayaknya masak pakai itu, jadi pada saat ada kompor gas pun, beliau nggak pakai gitu, beliau lebih suka pakai yang kompor minyak tanah yang pakai sumbu harus dinaikin, terus harus, eee, dinyalainnya tuh harus ngebakar lidi dulu, ngebakar sumbunya baru bisa nyala, berproses bangetlah pokoknya.
Oke. Mmm. M berarti berarti kalau Kakak di dapur atau mungkin anggota keluarga lagi dapur, itu berarti bisa dibilang si dapur itu penuh dengan asap dong, Kak, bikin mata perih dong kalau kayak gitu?
<chuckles> Enggak sih awal-awal doang, kalau yang penuh asap itu tuh justru yang kompor, bukan kompor ya, yang cara masaknya itu masih pakai kayu bakar, nah itu nenek aku yang satu lagi tuh yang kayak gitu.
Oh, jadi in ini tuh yang yang bikin biji ketapang ini nenek yang dari ibu?
Betul, nenek yang dari ibu.
Nah, kalau nenek dari satunya lagi tuh, Kak, biasanya ngapain tuh bikin apa tuh?
Nah, kalau beliau ini lebih, eee, bisa dibilang lebih me memberdayakan apa yang ada di rumah dan kebunnya gitu, jadi nah, kebetulan juga waktu itu tuh, eee, kondisi dapurnya, eee, belum direnov. Jadi betul kata kamu tuh, masih pakai <chuckles> betul, kayu bakar yang asapnya, wah luar biasa. Makanya dapur ini tuh ada di area ada di area bukan area outdoor ya, tapi ada atapnya tetap gitu kan ya, tapi langsung, eee, area dapurnya itu langsung ada ke pintu luar kebun belakang gitu, jadi asapnya itu ke situ semua. Heeh. Beliau tuh masak masih pakai kayu bakar dan terus ditiup-tiup pakai bambu, nah kalau ini sih aku benar-benar tidak boleh mendekat bahkan ya, ke area dapurnya, aku cuma disuruh duduk manis aja. Tapi, eee, makanan yang beliau masak itu benar-benar berasal dari rumah dan kebunnya sendiri, itu seru banget sih. Oke, deh.
Oke. Kayu. Oke. Oke, paham paham. Oh. Jadi semuanya itu berasal dari alam gitu, Kak, dari alam untuk mmm.
<chuckles> Iya sih, alam sih, <chuckles> alam dan peliharaannya dia.
Oh itu, contohnya berarti kayak kayak apa kira-kira, Kak? Kayak, eee, yang biasanya dimasak itu dari kebun-kebun itu, sayur-sayuran?
Betul betul, sayur-sayuran, contohnya ada, eee, tumis jantung pisang. Pernah denger nggak?
Hah? Jantung pisang bisa bi dimakan? <chuckles> Aku baru tau.
Nah! Oh bisa, bisa bisa. Tapi jangan tanya cara masaknya ya, karena aku juga nggak tahu, tapi yang pasti bisa dan enak, serius deh. Tumis itu ya, bukan yang dikuah.
Oke, itu jadi tumisnya itu gimana? Kayak sop atau kayak gimana tuh bentukannya tuh, Kak, bisa dijelasin?
Kayak sayur tumis aja, sayur-sayuran tumis gitu loh, jadi rasanya ya, eee, teksturnya itu, eee, lembut kok, jantung daun pisang tuh teksturnya lembut pada saat dimakan dan ditumis, modelan tumis kayak misalkan tumis kangkung gitu, itu kan berarti kan kayak ada kuah tapi minimlah ya gitu. Nah, kayak gitu, jadi modelannya ditumis gitu si jantung pisang dan enak, beneran enak gitu. Nah, terus misalkan contohnya daun singkong
Mhm. Iya. Dan itu rajin itu selalu selalu ada tuh si jantung pisang itu di rumah, kayak setiap lebaran atau mungkin setiap hari makan jantung pisang?
Eee. Enggak enggak, ganti-ganti. Itu kan aku kesananya juga sebetulnya gak pas hari raya sih gitu, karena, eee, kayaknya pas hari aku libur sekolah deh justru, pas ke sana. Cuma bukan pas hari raya, karena kalo pas hari raya itu biasanya memang, eee, tidak ke ke tempat beliau gitu atau ngumpulnya di Jakarta aja, karena banyak yang keluarga keluarga besar dari 2 sisi nih, papa sama mamaku memang kebanyakan itu di Jakarta sudah, gitu loh. Jadi maksudnya, setelah hari raya itu lebih seringnya di Jakarta.
Mhm.
Nah, gitu, contohnya.
Oh gitu, terus, Kak, yang yang jantung lanjut yang jantung pisang tadi Kak, aku penasaran sih.
Heeh, heeh heeh, kenapa?
Yang yang ini kan, kata Kakak tadi kan yang ditumis jantung pisang itu kan yang dari alam itu, terus kayak misalkan yang lainnya, Kak, mungkin kayak wortel itu semuanya ngambil dari kebun sendiri gitu, Kak, jadi neneknya Kakak enggak pernah belanja ke pasar gitu, buat makan sehari-hari?
Tul, betul. <chuckles> Nah, kalau wortel sih aku nggak ingat, ta tapi daun singkong iya, daun pepaya iya, gitu, terus sampai ke ayam pun, ayam ternaknya. Jadi dia benar-benar semanual itu prosesnya. Dari ayam ternak disembelih, direbus, baru dimasak gitu, <laughs> seru banget nggak sih.
Oh, yang yang yang nyabut-nyabutin bulunya gitu itu Kakak ikut bantuin kah? Atau mungkin ada orang lain ikut bantuin jangan
Enggak. Kayaknya ada orang lain, e ada orang lain sih, ada orang lain gitu, ada e masih ada, eee, cucunya beliau juga, jadi ada adiknya papa aku yang rumahnya sebetulnya sebelahan gitu, eee, sama rumah nenek aku. Jadi, masih sebetulnya ada keluarga yang lebih dewasa lah yang bantuin, cuman kalau aku umur segitu emang nggak dikasih bantu sama nenek. Pokoknya aku disuruh main aja gitu, terserah deh, main jajan kek, sekitar, gitu ya, nanti balik-balik pokoknya semua makanan sudah rapih, eee, enak di meja makan, tinggal aku nikmatin, kayak gitu.
Oke. Oh wah, jadi Kakak tinggal makan kalau di rumah nenek yang satunya ini, cuman kalau di rumah nenek yang Lebaran selalu datang, itu Kakak w Kakak lebih happy yang mana sih, kira-kira kalau datang main ke rumah nenek gitu?
Betul. Ah, happy dua-duanya, kok, Sebetulnya, cuman kalau ditanya lebih rame mana, pasti lebih rame yang s eee, nenek dari mamah ya, karena itu tadi memang, eee, keluarga rata-rata sudah di Jakarta semua, gitu. Jadi, eee, pasti di situ kalau ngumpul tuh lebih rame gitu, sedangkan kalau yang nenek dari papah aku, memang nggak banyak keluarga yang tinggal di kota yang sama, sama beliau gitu, jadi seru, sih, seru dua-duanya, kok.
Mmm. Tapi udah bingung, sih, kenapa suk eee, nenek dari mama atau nggak keluarga dari mama itu lebih seru k dit ket ti ketimbang de dari ayah. <chuckles>
<laughs> Iya lagi, bener kenapa ya? <laughs>
Iya benar. Iya, dan dan makanannya, tuh, biasanya itu yang nenek dari ibu itu lebih enak gitu, ya, Kak. Menurut Kakak, kenapa masakan nenek yang dari ibu, tuh, lebih nempel di lidah kita daripada masakan nenek yang dari ayah, gitu, Kak?
Ih, eee, aku suka dua-duanya, loh. Tapi mungkin ya mungkin ya, kalau kasus aku, ya. Eee, e karena lebih sering juga kali ya, ketemunya, gitu kan. Lebih sering lebih sering ketemu, lebih sering dimasakin, lebih sering bounding-nya, gitu, jadi kayaknya memang otomatis itu juga mempengaruhi sepertinya ya, jadi rasa, suasana, dan kenyamanannya itu tuh meningkat.
Oh iya, suka. Mmm, dan suasananya juga ini, ya, lebih hangat, gitu kan?
Betul, betul banget. Secara nenek kan sayang sekali, ya, sama cucunya ya, gitu, jadi kayaknya <chuckles> hangat terus.
Mmm. Banget. Oke deh, kalau gitu, Kak, makasih banget, Kak, cerita-ceritanya ini, aku sampai tahu, sih, Kak, kalau jantung pisang baru bisa bisa dimasak. <chuckles>
<chuckles> Sama-sama, makasih ya, udah mau ngobrol-ngobrol sama aku.
Iya, sampai jumpa lagi nanti, Kak.
Sampai jumpa.